Mmm, oke jadi, eee, playlist-nya itu kamu juga bagi berdasarkan mood ya atau, eee
Mhm, bener banget Kak.
perasaan yang lagi kamu hadapi saat itu wah menarik sih Kak, sampai kamu punya playlist kayak gitu, terus nih buat, eh, buat orang-orang yang mungkin, mmm, belum menemukan ya, mmm, ya, b eee, bagi mereka mungkin, eee, hidup tuh sunyi gitu kan karena, mmm, mungkin kurang bermusik juga ya, eee, ada orang-orang yang
Mhm, bener Kak. <laughs> Heeh. Mhm. Iya sih bisa jadi sih Kak.
Heeh, nah itu apa tuh kira-kira kamu, eee, tips dari kamu apa untuk bisa menemukan lagu yang, eee, apa ya yang setidaknya cocok lah buat dia gitu.
Kalau dari saya sih kayaknya lebih ke explore lebih banyak ya Kak, maksudnya kayak, mungkin selama ini dengernya, musisi lokal aja coba, merambah ke musisi luar gitu mungkin, entah mungkin dari Jepang atau mungkin dari Mandarin atau mungkin dari Korea gitu jangan mungkin tidak melulu di musisi lokal sama barat aja biasanya kan orang gitu ya, lokal sama barat gitu gitu, coba yang dari Asia lainnya gitu atau mungkin malah lagu India bisa tuh.
Mmm. Mmm.
Mana tahu cocok gitu sih.
Oh oke oke. Apakah setiap orang punya karakter musik, masing-masing ya? Maksudnya pasti ketemu nggak? <chuckles> Dengan luasnya lagu gitu ya. Menurut, menurut Kakak, gitu ya oke menarik banget nih opini-opini dan perspektif Kakak, juga, eee, pengalaman Kakak, eee, tentang musik dan lagu nih makasih banget ya udah bisa nanya-nanya.
Mhm. Kan bisa tuh ini. H hmm, bener banget, Kak. <chuckles> Iya makasih banget Kak, sudah dengerin.
Dapet <chuckles> dapet sharing yang bermanfaat juga nih buat, eee, aku ya oke, eee, thank you ya Kak, sampai ketemu lagi, eee, mudah-mudahan, lancar terus iya makasih makasih sampai ketemu bye-bye. <chuckles>
Mhm. Oke makasih banyak ya Kak. Iya makasih banyak Kak. Oke Kak, bye-bye.

Terus gitu, jadi lebih kayak apa ya, kayak theme song gitu. <chuckles> Jatuhnya sih jadi kayak theme song aja.
Oke. <chuckles> Tapi kamu emang sebelumnya suka band Mhm mhm kamu suka lagu Jepang emang sebelumnya? Atau kamu, eee, mengerti gitu
Mhm, suka
lirik-lirik dari lagunya?
Suka banget Kak, aku emang
Oh, oke.
Emang dari dulu, kebetulan saya dari kecil suka nonton anime. Jadi kan awal-awalnya suka OST-OST anime E ya, itu kan yang nyanyi gitu sih kak.
Oke oke menarik ya. Kalau lagi kalau untuk perasaan bahagia nih, lagi happy gitu, ada ga lagu
Mhm.
tertentu yang kamu dengerin?
Eee, kalau happy itu apa ya, itu sih mungkin lagu-lagu yang, kayak yang lagu-lagu imut-imut kali kali ya.
Oh, yang lebih ceria gitu pembawaannya ya.
Yang akhir-akhir ini yang sering saya dengerin nih. Mhm. Mhm mungkin Kakaknya pernah dengar pernah tahu ini enggak yang sempet rame sih ini di TikTok, di sosmed kayak yang, "Ruby-chan, hai! Nani daisuki" itu tau pernah denger enggak? Nah itu saya sering dengerin itu. <chuckles>
Oh iya. <chuckles> Iya tahu tahu tahu, heeh. Oh itu ini ya, ngebantu ngerubah mood-mu ya.
Soalnya lagunya lucu. <chuckles>